No, sicuramente anche il cibo aiuta molto, mhmm, anche esempio, mio padre fa un lavoro molto stressante, facendo l'imprenditore, ehm, lui a casa non riuscirebbe mai a seguirti una dieta a base di pollo, riso, verdure scondite, perché lui dice: "Son stressato dalla mattina alle 7 fino alla sera, alle 10 di sera, cioè se mi tolgo anche il cibo, cosa mi rimane? Cioè dopo patisco continuamente, ho bisogno un po' di staccare." E io son d'accordo.
Mh-mh. Eh certo, sì, dopo assolutamente anch'io, ma, uhm, infatti dopo, mhmm, appunto una giornata piena, ehm, e stanchezza e almeno la coccola diciamo di di un pasto invece di trovarsi il riso scondito e il pollo, poi diventi c'è il rischio anche che diventi un pollo, perché sto notando che molti che fanno diete ferree mangiano solo pollo. E
Esatto, sì. Esatto. <chuckles> Sì, infatti, esattamente così.
e e e come dicevamo prima è meglio, uhm, somma, moderarsi, se mangi solo pollo non so cosa succederà un gior
No, ma poi pollo scondito, cioè pollo cotto non con l'olio, con l'acqua o col brodo, cioè tu puoi capire che cosa viene fuori, cioè.
Mamma mia, che già è poco saporito, uhm
I Esatto, ti viene proprio male. Almeno, a me veniva male.
Ci credo, ci credo. Ma, ehm, invece prima dicevi che, ehm, appunto preferisci gli sport in solitaria, ma, ehm, ti sei mai trovata, uhm, a a competere?
Ehm.
A a a competere, proprio fare gare, eccetera, uhm, con il gruppo ed è per questo che che non ti piace o è proprio una questione di di altro tipo?
Allora, è una questione che io sono molto perfezionista e precisa come persona e, ehm, non so, se tipo non sono molto brava in una cosa, mi dà fastidio fare fallire, tipo, la squadra, perché magari io non sono portata per quella cosa lì. Oppure viceversa, io sono brava in una cosa, però le persone attorno a me non più di ta esatto, ti fan fallire gli al mi danno fastidio 'ste 2 cose. Quindi se son da sola, so che se son brava vinco, se non son brava, faccio schifo, perdo, però la colpa è mia, capito? Non devo render conto a nessuno.
E ti fanno fallire gli altri. Assolutamente. Beh, quindi, nonostante tua madre ti costringesse a iscriverti a sport di gruppo
A fare gli sport di squadra, esatto. Mollavo dopo un po'.
per tornare per tornare a quello che dicevamo, ti stressa ti stressava un sacco immagino.
Sì, sì, mi da fastidio. Anche perché poi con la pallavolo, ehm, faccio proprio agonistica ed ero anche abbastanza brava. Però proprio c dipendere dal gruppo era una cosa che mi dà un fastidio allucinante. Quindi dopo 4 anni so' scappata, praticamente.
Ho capito.

Che meraviglia, ma, ehm, invece ehm, di parlavi anche di di lavorare il legno, ehm, cosa fai esattamente? Come lo lavori? Cosa cosa ne viene fuori da da da questa cosa?
Sì. Allora, diciamo che è una cosa che mi ha insegnato il mio imbianchino, perché è un <chuckles> qual 2 anni fa, è venuto a imbiancarmi casa, e ha visto che avevo molti mobili in legno massello, anche antico, che andavano magari un po' sistemati, ricarteggiati, un po' ristrutturati; e lui mi proprio insegnato, perché erano delle sue passioni, e quindi nei momenti che non mi pitturava, mi insegnava a fare qualcosa; e io l'ho presa subito come una grandissima passione, perché mi rilassa tantissimo. Cioè proprio stacco, tu sei lì che levighi il legno, oppure sistemi delle piccole cose, lo ridipingi, è proprio bello, devo dir la verità.
Ah, ma pensa tu. Ma, ehm, sono oggetti, mobili che hai a casa?
Sono di solito mobili grandi, tipo armadio, tavolo, sedie; non sono oggettini piccoli.
Okay. Ho capito, quindi, ormai, hai, sistemato tutta casa immagino? O ci stai arrivando? <chuckles>
Sì, più o meno, sì, son passata dal por no, più o meno, ho finito tutto. Tra il portico, il salotto, la camera dei miei genitori. <chuckles> Più o meno ogni mese faccio qualcosa.
Fantastico, ma, ehm, invece hai detto anche che, hai un orto, o sbaglio? Avete un orto?
Allora, l'orto ce l'avevo quando ero piccola, però, avendo un terreno da noi molto argilloso, ehm, sulla nostra collina, diciamo che l'orto ha una vita molto difficile, quindi, più che altro, curo, le piante, non so: piante aromatiche, o aiuole oppure vasi, questo genere qui.
Mh. Ho capito. Okay, hai anche delle piante grasse?
Allora, sì, sì, l le ho messe in alcuni vasi sotto al portico, perché sono fantastiche, durano tutto l'anno, non vanno mai cambiate e
E no non devi starci troppo appresso, però sono molto di compagnia, non so come dire, Vi.
Esatto. Esatto, esattamente s Sono molto carine, ce ne son tantissimi tipi, a dir la verità, e non pensavo.